Ouais, des à, ça fait un moment que je l'ai pas fait, hein, d'ailleurs, hein, donc, heu et heu, donc heu, quand je publie, je je je me relis, heu, mais tout sur le bout des ongles. Faut qu'il y ait 0 fautes d'orthographe. Faut que tout, heu, soit fait comme il faut. Enfin, je fais vraiment attention parce que j'ai un grand réseau professionnel et je veux surtout pas
Ouais. Ouais, tu fais vraiment attention à ça, alors? OK.
voilà, surtout pas avoir de préjugés ou de problèmes, heu, vis-à-vis de cela. Donc heu, je fais le maximum et je publie. Bon, j'ai pas de, heu, de remarques négatives, mais bon j'ai quelques likes et cetera, donc ça, encore, heu, ça va. Mais heu, il y a un truc, heu bon. C'est aussi il y a un travail derrière parce que tu es tu as pas le choix, en fait, hein. C'est ça, tu es quand même dans un milieu, heu, où la moindre erreur, enfin c'est c'est tu as pas le droit de voir des erreurs, quoi.
Ouais. OK, ouais, effectivement.
C'est ça qui est qui est embêtant, quoi. Donc, heu
Ouais, même des erreurs d'orthographe, un peu.
Voilà, c'est ça. Donc heu, je fais attention. Je fais toujours relire par ma femme avant, c'est ma petite astuce
OK.
comme ça j'ai un œil de un o voilà, j'ai une autre vision j'ai enfin, voilà. Heu, puis c'est aussi, je je publie des vidéos sur une chaîne YouTube. Ça, j'en ai fait que 4 pour l'instant, parce que c'est le début
Ouais, c'est pas bête, effectivement. On a l'extérieur, c'est toujours sympa. Oh! Sympa et alors, du coup, c'est sur quoi ces vidéos?
c'est des interviews de personnalités, en fait, sur la situation de la France et j'en ai j'en ai publié 4. J'ai eu peur des avis, mais bon, il y a eu peu d'avis mais que positifs.
D'accord. Et du coup, tu as interviewé, justement, des, heu, des personnalités, du coup, heu, publiques. OK.
Des personnalités, ouais. Ouais, 4 personnalités. Donc heu, ça a été assez positif pour l'instant. Maintenant, il reste plus que, heu, à y transformer, puis à augmenter l'audience. Parce que j'ai pas voulu trop augmenter l'au comme c'était le début, j'ai pas voulu trop augmenter l'audi l'audience.
OK, effectivement.
Donc heu, c'est ça ça c'est je te parle de YouTube. Quand je te parle de la publication de photos, c'est sur Facebook.
Ouais. Oui, mais ça, du coup, dans un cercle beaucoup plus restreint, avec tes amis, du coup.
Voilà. Et ensuite, heu, les, hem, <tsk> les vidéos, heu bah, c'est sur LinkedIn aussi que je les mets. Elles elles sont pas seulement sur YouTube. Les articles sont sur YouTube et c'est pour ça j'essaye de c'est des réseaux qui sont vraiment différents, quand même, hein. Ça ça a rien à voir, hein, les plateformes. Heu, Facebook, heu, je trouve que c'est beaucoup plus, heu, malveillant que les autres, en fait.